Mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn á là bạn muốn theo đuổi cái ước mơ của mình, còn ba mẹ của bạn á, thì ước mơ của ba mẹ của bạn đó chính là cái hạnh phúc của bạn, cái sự an toàn của bạn. Ừm, và ba mẹ nào thì hổng lo lắng, đúng hông? Ờ, nuôi bạn từ nhỏ, yêu thương chiều chuộng, cưng chiều bạn làm sao mà, ừm, để cho bạn đi đến một nơi xa mà khuất tầm mắt của họ được, ừm, đó cũng là một cái nỗi khó khăn của ba mẹ bạn đó. Nhưng mà hổng sao hết, vậy thì, à, bạn hãy thử nói chuyện, ngồi nói chuyện với ba mẹ của bạn xem, nhưng mà trước khi nói chuyện á, là hãy cố gắng tìm hiểu thông tin rất là kỹ và đưa ra những cái lý luận, lập luận, ờ, những cái lý lẽ và những cái bằng chứng cái người thành công đã đi rồi và họ thành công như thế nào để có thể thuyết phục cho mẹ bạn. Bạn có nghĩ là làm như vậy hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. À. Ờ, mình thấy là cũng hay đấy, đúng là mình cũng chưa có nghĩ, bởi vì mình cứ đang bị tập trung thái quá vào cái cảm xúc của mình, đấy là mình mình thấy bị tổn thương khi mà, ờ, bố mẹ phản đối quyết định của mình, chứ mình cũng chưa nhìn nhận mọi việc từ, cái, góc nhìn của họ ấy. Thì cái ý của bạn cũng rất là hay, mình sẽ tìm hiểu thêm nhiều thông tin để có thể cho họ, ờ, xem và biết đâu là họ sẽ không còn lo lắng nữa và không còn phản đối cái quyết định của mình nữa, đúng không?
Ưm hưm. Mình hiểu. Mình hiểu, bạn hãy cố gắng làm điều đấy và lắng nghe ba mẹ của bạn để thật sự thấu hiểu cái tâm tình, tại vì ba mẹ nào cũng yêu thương con á và đặc biệt là con gái nữa, đúng hông? Nên là lúc nào cũng có cái sự lo lắng hết, nhưng mà hổng sao hết, từ từ rồi cũng sẽ giải quyết được thôi. Và bạn có nghĩ là bạn có một cái người nào đó ở bên cạnh bạn, người thân trong gia đình hoặc là bạn bè thân thiết, những cái người nào đó mà đã từng đi nước ngoài mà đã thành công rồi hông? Để có thể, à, lấy cái đó, ư, hoặc là mời cái cái cái người, ờ, cô chú bác anh chị em họ hàng gì đấy, mời đến để để họ có thể cùng với bạn nói chuyện, ờ, thuyết phục ba mẹ bạn, bạn có nghĩ là làm như vậy hữu ích hông?
Ừm. Ờ, ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ờ.